OK, OK, ouais, intéressant.
Et du coup, tu as fait toi tu as fait quoi comme sport, toi?
Heu, en vrai, moi, je je suis une fraude en vrai pour f pour le sport. C'est-à-dire que vraiment, en fait, j'ai fait énormément de sport, mais très de manière très très courte, tu vois? Vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait plein de sport dans ma vie, mais en vrai, heu, tu les additionnes tous, ça fait même pas 1 an, quoi. C'est c'est terrible. Ah ouais, non, mais j'ai j'ai des parents un peu bizarres, c'est-à-dire que vraiment, dès que ils sentaient que ça allait pas ou j'avais un coup de mou, heu, ils me trouvaient les meilleures excuses, et ils me dégageaient du du club, tu vois? Ah ouais, clairement, clairement, clairement, heu, j'avais c alors je crois que j'avais commencé par du tennis, j'étais pas trop mauvais en tennis pour le coup.
Si tu en as fait! D'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, ouais, pas top, du coup! Ah! J'ai fait ça aussi, ouais.
Hem, après, je crois, alors, je m'étais c'est fou, hein, je m'étais arrêté parce que j'ai une verrue au pied
OK.
heu, si en vrai, tu pouvais continuer, hein, <chuckles> clairement, oui, tu as un bandage puis terminé, hem
Bah, normalement, oui. <chuckles> Alors, attends, parce que justement, tu parles de ça, moi j'en ai alors, c'est pas une verrue, mais c'est c'est une, heu, comment on appelle ça? Heu, tu sais, des cloques, en gros, quand tu fais trop de marche ou des trucs comme ça.
Ouais.
Moi, j'en ai eu une à l'arrière du pied, donc au talon, heu, à cause de la marche, tu sais, c'est même pas à cause du sport, du coup, c'est à cau enfin, c'est du sport, la marche, mais à cause de la marche.
OK. Ouais, les frottements, quoi, ouais, ouais.
Mec! C'est très compliqué. Tu sais, moi, j'étais j'étais obligé de porter un pansement spécial, tu vois?
Ouais, mais là, la verrue, non, ça allait.
C'est à dire que
Ouais, bah oui, forcément, faut que tu reconstitues ta peau, parce qu'après, hem, tu as l'eau qui écarte, justement, ta peau, et après, tu es à vif! <chuckles> Ah ouais, clairement, heu, <chuckles> non, t'inquiète, heu, et en vrai, du coup, ouais, c'était je m'en souviens, au le pire, hein, c'était une verrue, mais ç alors ça allait. En plus, le pire, c'est que je l'avais chopé où, je l'avais chopé à la natation, heu, parce que je suis passé dans le pédiluve. <chuckles>
C'est ça, donc heu, enfin, vas-y, heu, continue, heu Ouais, désolé. Bah, normalement, tu les chopes à la natation, ouais. Ouais, voilà, normalement, tu les chopes à la natation.

Parce que tu sais le, le terrain. C'est du sable, mais surtout, tu sais, le terrain sur lequel tu cours avant de sauter. C'est du plastique, en fait. Tu sais, c'est de d je sais pas comment on appelle ça. C'est la même chose que les terrains de tennis, heu, tu sais, c'est du plastique un peu mou, là.
Ah oui. Parce que c'est du sable, c'est. Ah! Oui, oui. Ouais. Ouais, du synthétique. Ouais, des quelque chose, ouais. OK, OK.
Voilà, c'est du, du je sais pas comment on appelle ça.
Une sorte de gomme, heu. Ouais, ouais, je je vois.
Exactement. C'est une sorte de gomme, là. Et et du coup, enfin, tu cours là-dessus, tu glisses
Ah, ouais, OK. Ah ouais, c'est vrai!
donc heu, je je peux je peux même pas te dire le nombre de mecs qui se sont, heu, explosés au lycée sur ce truc, quoi.
Ouais, effectivement, ouais.
Pour le saut en longueur, donc heu Mais sinon, tu as fait des sports style foot, heu, rugby, heu, sports d'équipe, quoi?
Ouais, c'est quand même fou. Hem, alors, en vrai, j'ai fait un peu, bah, je te dis, en fait, j'ai fait du volleyball, mais il y avait pas trop de d'esprit d'équipe. Donc je suis parti vite. Heu, ouais, c'est un peu ça le problème. J'ai fait du basket, j'en ai pas fait, non. Hem, après, j'ai fait du rugby. Des ah wah! j'étais une fraude en rugby, hein. Parce qu'en plus de ça, je jouais avec une association handicapés. Heu ah oui, mais cherche pas. En vrai, je ne je ne sais je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Mais vu que je commençais Et en fait, vu qui que je, que je commençais le rugby, il m'ont dit: «Bah, écoutez, heu, on a cette assoce-là, qui va» et c'était que des handicapés, les pauvres, et du coup, forcément, je leur roulais dessus. I i parce que, forcément, heu bon, voilà, quoi.
Ah! Bon ça aide pas, du coup. Hein? D'accord. Comment tu t'es retrouvé là, en fait? <laughs> Ah! D'accord. Bah, et oui. Mais c'est pas, normal, en fait. <chuckles> Donc, heu
Ah ouais, clairement. Et à un moment, ils pe ils sont partis. Tu sais, c'était des trucs, heu, qui permettaient de faire, pendant 2-3 2-3 semaines, du rugby et après tu tu passais à une autre activité. Ce qui était super cool, en vrai
Oui. OK.
et après, j'ai commencé à faire du rugby avec les vrais mecs. Et j'ai vu des armoires à glace et je me suis dit: «Bon, en fait non! J'ai plus envie d'en faire». <chuckles>
Oui. Bah, forcément. Tu avais quel âge?
Heu, j'avais 13 ans je crois, trei treize 14 ans, je crois. Mais j'avais une plutôt bonne carrure, donc, en soi, ils m'avaient mis direct avec les grands, quoi. Mais ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, heu <chuckles> wah, j'étais je
Ah d'accord, OK. Mais en vrai, je pré je préfère comment ils ont fait, pour toi. Parce que pour moi, par exemple, quand j'ai fait, heu, de l'équitation mes parents, ils me di ils voulaient que je fasse de l'équitation, tu vois. Donc heu, je fais: «Bon, ben OK. On va aller faire l'équitation».
Ouais. Ouais, OK. OK.
Le truc, c'est qu'ils se basaient pas sur le niveau, ils se basaient sur l'âge. C'est-à-dire que je suis jamais monté sur un cheval.
Ah ouais. Ça marche pas comme ça, hein.
Les mecs, ils me mettent dans un groupe, en fait, qui fait de la voltige.